باقول لك أنا عندي مشكلة وعايزاك تنصحني فيها أعمل إيه، المشكلة بالنسبة لي إن أنا باحب لمّا أعمل حاجة، أو أعمل أي مهمّة بيدّيها لي المدير بتاعي، لازم أسلّمها له زي ما بيقولوا كده يعني على سنجة عشرة، فلازم أسلّمها له مضبوطة 100% ما فيهاش ولا غلطة، بل بالعكس كمان متزيّنة كده. فده دايمًا بيحطّني في مشكلة لإني أنا لمّا باجي اسلّم الحاجة، ممكن أسلّمها بالضبط على وقت الdeadline فممكن يقولوا عليَّ أحيانًا أنتِ بطيئة، أنتِ بتأخّري مقارنةً بزملائي، طبعًا اللي أوّل ما بيطّلب منهم أي مهمّة بيخلصوها بسرعة. بس أنا دايمًا باكون شايفة إن أنا المهمّة بتاعتي كاملة، وده دايمًا برضو بيحطّني في مشكلة لإن ممكن اللي قدّامي ما بيحسبهاش كده، فمش عارفة إيه رأيك أعمل إيه في الموضوع ده؟
آه، فهمتِك. فهمتِك، فهمتِك. إمم. أنا شايف طبعًا إن أنتِ حاجة كويّسة جدًا منِّك إن أنتِ تبقي بتحبي تخلّصي الحاجة على أكمل وجه، وما بتحبيش إن أنتِ تسيبي فيها مشاكل. آآ، فالمو وطبعًا دي حاجة كويّسة طبعًا ممكن يكون ممكن مش مقدّرينها أوي أو هُم مثلًا شايفين الكميّة هي الأهم من الكفاءة بتاعة الشغلانة، وال والquality بتاعتها يعني وبتفرق طبعًا من شخص لشخص، وممكن يكون مديرِك من النوع اللي بيحب الكميّات أكتر من ال آآ، الكَمالية وإن تبقى الحاجة على أكمل وجه، يعني هو ده اللي بيدقق عليه أكتر. فهي برضو
إمم. هو المشكلة لما بيقارن بيني وبين زمايلي، يلاقي حد مسلّم بعد 10 دقايق، وأنا مسلّمة بعد ساعة فبيستغرب يعني.
آه، ما هو ده فعلًا ممكن يكون هو لو بيقارن بس على قد الكمية، بس هل قولي لي كده وعرَّفيني يعني هو بيبقى أنتِ هم زمايلِك دول عاملين ن الشغل بنفس الكفاءة مثلًا ونفس ال الكمال اللي أنتِ بتكوني واصلة له مثلًا بدرجة أو بتاع، والّا بيبقى أنتِ مثلًا لو قارنا شغلانة أنتِ عاملاها وشغلانة هم عاملينها أنتِ حاجتكِ تبقى أحسن، بس يمكن خَدِت وقت أطول عشان تفاصيله؟
هو المشكلة إن الحُكم بتاع ال الشخص بيفرق من شخص لشخص، فدايمًا الواحد بيشوف من زاوية واحدة. لكن طبعًا لما بتشوف المدير مثلًا بيبُص أنا محتاج كذا، فالحاجة اللي هو محتاجها راحت له، أنا ما باروحش أبعت له الحاجة اللي هو محتاجها وبس، بابعت له الحاجة اللي هو محتاجها بتفاصيل أكتر وعمق أكتر وبشكل كمان أحسن، ما أعرفش بقى هو بيبُص المنظر ده والَّا بيبُص بشكل عملي أكتر، فعشان كده ما بيحكُمش على شغلي على إن هو أحلى شغل لا، هو بيحكُم إنه زيه زي أي شغل تاني، خلصان بس في وقت متأخر أكتر صحيح ما خ ما عدّاش ال الوقت المطلوب، بس في نفس الوقت جاي متأخر وبالتالي منعه إن هو يديني مثلًا task تانية أو كده، فده اللي باحسه من ناحيته وما أعرفش هو بيحكم إزاي بصراحة.
آه. تمام. تمام جدًا. أنا فاهم طبعًا، ومقدّر شعورِِك إن أنتِ حتّى الموضوع ممكن يكون مُربِك شويّة، لإن أنتِ مش عارفة هو بيحكُم على أساس إيه بالضبط. ممكن يكون أنتِ كل المجهود اللي أنتِ بتعمليه ده برضه حاسّة إن هو مش متقدّر كفاية، لإنّ ممكن يكون زمايلِك مثلًا بيخلّصوا آه كمّية، بس شغلهم مش أحسن حاجة. أنتِ بتخلّصي آآ وحاجات في وقت أك طول س شويّة، بس بتبقى طبعًا الجودة بتاعتها أعلى. فيمكن ده برضه بيحسّسِك بالضّيق، إن أنتِ مش متقدّرة في الموضوع ده، وبالعكس ممكن يتحِكِم عليكِ بالحاجة
أنا بيضايقني، وكمان بيضايقني أكتر، إنّي أنا لمّا مثلًا يكون في بُونص والّا حاجة، بيبقى الأولوية للي مخلّص التاسكات بتاعته في وقت أقل، وواخد تاسكات أكتر، وبالتالي مثلًا لو أنا تاسكاتي المُفتَرَض أخلّص 5 تاسكات في اليوم، باخلّص ال5، بس غيري مخلّص 10، فالأولوية بيبقى ليه هو البونص. وده كمان بيزعجني، يعني أنا باعمل شغل كويس، وب وبكمالية. أنا شايفة إن هي معمولة بكمالية، وباتأذي في الآخر. فدي طبعًا حاجة بتذ ضايقني جدًا، و و ويعني حاطّة على قلبي، ومش عارفة أعمل فيها إيه؟ هل أتحوّل أبقى زي زمايلي، وأخلّص بسرعة، وبلاش الحاجات التفاصيل اللي أنا باحطها، وأعمل قد التاسك بالضبط؟ وهل اللي أنا فيه غلط، والّا صح؟ مش عارفة م مضيّعة إيه؟
إمم. آه. إمم. إمم. طبعًا. مفه فاهمِك طبعًا. فاهمِك، وقد إيه الموضوع طبعًا يبقى ممكن كمان ده بيضُرِّك في فلوس، وبيضُرِّك في بُونص، وبيضُرِّك في تقدير. فواضح إن الموضوع فعلًا أزمة بالنسبة لِك جدًا، و آآ كمان إن أنتِ يعني مش عارفة يعني تعملي ده بالشكل اللي هم عايزينه. أنتِ عندِك مس عندِك إن أنتِ تحبّي تعملي الحاجة على أكمَل وَجه. دي صفة فيكِ، ما بتحبّيش إن أنتِ تبقي بتعملي حاجة، وأنتِ شايفة فيها مشكلة، وتقدّميها. دي المفروض تبقى حاجة كويّسة بتتقدّر. بس خلّيني أعرف منِّك كده، هل أنتِ في أي حاجة حاولتِ تعمليها عشان تعرفي توازني ما بين الكفاءة، والجودة؟ والّا أنتِ آآ لسّه ما عملتيش أي محاولات مثلًا في الموضوع ده؟
للأسف أنا حاولت بفشل. يعني كل ما أحاول إن أنا مثلًا أسلّم التاسك بس المطلوبة منّي، ألاقي نفسي قاعدة بانبّش إن أنا أضبّط التاسك برضه، وارجع لعادتي القديمة. مش عارفة أسلّمها ناقصة، مش عارفة أسلّمها يعني شكلها كده مش حلو، مش عارفة أسلّمها من غير ما أدّي تفاصيل تخلّي اللي قدّامي فاهمها 100%، مش محتاج ييجي يسألني، طب دي عملتيها إزاي؟ طيب ديّة نتيجتها إيه؟ عايزة أسلّمها 100% وباحاول إن أنا أعمل زي زمايلي مثلًا، وأسلّم بس النقطة المطلوبة، ما باعرفش. ب ده بيخلّيني متوتّرة دايمًا، و و وبيضيع كمان من وقتي بزيادة في الت في التوتّر.
آه. مفهوم. تمام جدًا، لأ، يعني كويس برضه إن أنتِ حاولتِ يعني، وعلى قد يعني على قد ما أنتِ تقدري، بس أنتِ لقيتِ إن أنتِ فعلًا مش قادرة تسلمي حاجة ناقصة، ودي حاجة برضه ميزة مفروض تتبص لها. بس خلِّيني أقترح عليكِ حاجة كده، إيه رأيكِ لو أنتِ مثلًا بدأتِ في إن أنتِ مثلًا التاسكات اللي أنتِ بييجي لِك مثلًا، لو جاي لِك 10 تاسكات أو حاجة، إن أنتِ بتعمليهم كلهم كمسودة، مرحلة أولية، ودي بتبعتيها للمدير، بأن أنتِ حتى يعني أنتِ مثلًا بتبعتيها بترفعيها وبت بتكتبي فيها هي خلصانة في إيه، والتفاصيل الصغيرة بتضيفيها مثلًا إن ناقص في المهمة دي 1، 2، 3، اللي هي التفاصيل الصغيرة مش الصورة الكبيرة. وبتبقى أنتِ بتبعتيهم كده أول بأول، وعقبال ما هو بقى يرد ويقيم ال البتاع، ممكن يكون هو بالنسبة له شايف التسكاية كده خلصانة، مش محتاجة التفاصيل الزيادة دي، وأنتِ في نفس الوقت عملتِ اللي عليكِ وذكرتِ إن هي ناقصين، بس دخلتِ في اللي بعدها كمرحلة أولية، مسودة كده أن أنتِ بدأتِ بيها. ولو أنتِ بعد ما تخلّصِ مثلًا ال من ال10 دول خلصتيهم كلهم مسودات، إن أنتِ ترجعي بقى، بما إن لسه معاكِ وقت في اليوم أو في الأسبوع أو على حسب ال الموعد التسليم النهائي، إن أنتِ ترجعي لهم تاني بقى، تكمّلي التفاصيل الصغيرة، تففت كأنها مرحلة تانية. تفتكري دي حاجة ممكن تنفع معاكِ؟
قل لي. أيوه، فاهمة. هي هي فكرة المسودة دي فكرة جميلة جدًا، لأن هي أساسًا قبل ما تحل المشكلة اللي عند المدير، هتحل المشكلة عندي أنا، لأنِ أنا بالتالي هاضطر إن أنا أعمل بس الحاجة المطلوبة بالضبط الأساسية، وأقول له بقى التفاصيل المفترض تضاف فهتبقى كذا كذا كذا، وأنا مش هاضيفها، مش هاضيع فيها وقت. أنت بقى عايزني أضيفها أبقى اضيفها لك، هو بقى بص لها و شافها كان بها، ما بص لهاش يبقى خلاص كده أنا مش مضطرة. هي فعلًا هتحل معايا مشكلة كبيرة جدًا، بس همم.
إمم. إمم، فاهمِك. طيب، أنتِ إيه رأيكِ بدل ما تقولي له بالطريقة يعني دي، إن هو لو أنتِ مش عايز تضيفها أو كده، لا، أنتِ ت ت يعني إيه رأيكِ إن أنتِ تضيفي له الصيغة بإن أنتِ دي مرحلة أولانية، وإن أنتِ من وجهة نظرِك، يعني بما إن عن من مجال خبرتِك يعني، إن أنتِ شايفة إن هي ناقصها 1، 2، 3، بس ده هياخد وقت زيادة آآ، ممكن يخليه يأثر على باقية الط ال التاسكات اللي معاكِ. فبيبقى أنتِ من الوق نفس الوقت كأنِك بتقدمي له مقترح، وأن أنتِ مش بتتخطيه وتحطيه قدام الأمر الواقع، وبتبان إن هي في نفس الوقت إن هي حاجة آآ، زيادة، بس ممكن يكون ده بيهدر الوقت، وهو أنتِ مستنية رأيه فيها، هل تكمّلي فيها وتقص آآ، والّا هي واصلة لمرحلة كافية؟ يعني يبقى من النوع باين الاقتراح، إمم.
آه. هي جميلة جدًا الفكرة فعلًا، لأن هي هتحل لي مشكلة كبيرة، بس أنا برضو خايفة إن النفس يعني هو مثلًا طالب الtask مثلًا الساعة 16:00 وعايزها تخلص آخرها الساعة 17:00، فأنا على ما أجهز له المسودة وأبعتها له، وأقول له أنا لسه أصلًا ما خلصتش الtask نفسها، يعني هي ما إلا بس نسخة أولية. خايفة كمان ده برضه يضيع الوقت، وبدال ما أنا كنت أستخدمه في التفاصيل مثلًا وفي الحاجات المفترض إن أنا أضيفها واللي أنا باسلمها، آآ، لا، ده أنا استخدمتها إن أنا يعني يعني هو مش عبء طبعًا ولا حاجة، بس خايفة إن هو مثلًا يطوّل على ما ابعت المسودة ويشوف المسودة وتعجبه أو ما تعجبهوش، وبعدين يقول لي تمام، لا، ضيفي تفاصيل، وأرجع أق أقع في نفس النقطة اللي أنا كُنت فيها، اللي هي مشكلة ال الوقت وإن أنا آآ، ما بالحقش أنهي المهام في نفس الوقت. فإيه رأيك يعني؟ آآ، هل ده ممكن يعرقلني والّا والّا أعمل إيه؟ والّا هل أجربه مثلًا في مهمة صغيرة وبعد كده أشوف؟
إمم. زي ما أنتِ قلتِ كده بالضبط، أنتِ ممكن فعلًا تجربيه، يعني أنتِ مثلًا لو عندِك النهاردة 3 مهمات أنتِ عندك 3 مهمات مثلًا النهاردة، ممكن تنقي أصغر واحدة فيهم تجربي فيها موضوع المسودة ده، حتى يمكن تلحقيها لو الوقت أتضغط منكِ أو حاجة، وتشوفي رد الفعل بتاعه إيه. لأن أنتِ ممكن تكون المسودة اللي أنتِ بالنسبة لكِ مسودة، هو بالنسبة له ده التسليمة النهائية، وتبقى عاجباه جدًا، يعني هي بالنسبة له هي دي الن البتاع ده. فأنتِ ممكن من باب الاختبار وتشوفي الطريقة دي هتنفع معاه والّا لأ، وممكن هو يبدأ بقى يُعجب بالطريقة دي. وكمان إن أنتِ فكرة أنتِ بتبيني التفاصيل، وأن أنتِ فاهمة هو إيه اللي ناقص لسه للشغل، وأن أنتِ مش بتقولي له هو ده اللي أنا آخري وإن ده آخر حاجة أنا وصلت لها وإن أنا ما أقدرش أعمل حاجة أكتر من كده، لأ، أنا مراعية الوقت، وأنت ممكن يكون أنت بتتعامل مع العملا أكتر، فأنت فاهم هم محتاجين إيه، فأنت اله الزيادات دي ممكن يكون هو عنده معلومة مش عندِك، وهو بالنسبة له ده كافي ومش محتاج إن أنتِ توصلي بالجودة أعلى من كده، يعني مثلًا تبقى على قد الف الميزانية المحطوطة للمشروع، وهم شايفين إن هم صرفوا وقت وفلوس فيها كفاية وهي واصلة للجودة اللي العميل دافع فلوسها، فهو ممكن تبقى المعلومة دي عنده مش عندِك، فأنتِ بتقوليها من باب إن أنتِ بتجسي نبض أو أن أنتِ بتستفادي منه بالمعلومة. وكمان خليني برضه اقترح عليكِ حاجة
يعني مش شرط أنا أجرب آمم. آه، فعلًا فكرة حلوة. آه. امم، يعني ما اتكلمش يعني في حتة إن زمايلي بياخدوا مثلًا آآ، bonus أنا برضه من حقي فيه وكده، يعني دي حاجات كمان مضيقاني، يعني مجرد إن أنا أخلَّص الشغل في وقته ده مش بس اللي مضايقني وخلاص، يعني حتة إني أنا أعمل الشغل كامل و و وأتحط في وقت آآ، زيادة آآ، نقطة، وحتة إن أنا مش باخد زي زمايلي bonus آآ، برضو مخلياني كده. وكمان هم شايفين إن هم بيعملوا الصح، فيعني هل مثلًا ألجأ لحد منهم آآ، أشوفه، يعني آخد رأيه أو كده؟ مش عارفة، والّا أكتفي بموضوع المسودة وأشوف الأول وبعد كده آآ، أدور على حلول تاني؟ أنت ما إيه رأيك؟
إمم. إمم. أنتِ زي ما أنتِ يعني ب آآ، تعملي ممكن تعملي الحاجة مرة، مش لازم تعملي كلهم مرة واحدة، أنتِ ممكن تبدأي بالحاجة دي عشان ما تبقاش باين إن أنتِ مثلًا بت آآ، متضايقة من إن هم أو يعني عندِك أحاسيس سلبية ناحية أي حد من الزملا، فعشان ما يبانش الموضوع إن أنتِ بتشتِكي أو كده، أنتِ جربيه كأنك فأنتِ دي مبادرة منك أن أنتِ بتشوفي حل يوازن ما بين الجودة والوقت. آآ، في حلول بسيطة، في حاجات صغيرة، مش في تاسكاية كبيرة، وشوفي نتيجتها. لو لقيتِ إن نتيجتها سلبية، ساعتها ممكن تبدأي تلجأي لحد من زمايلِك الأول قبل ما توصلي للمدير وتتكلمي معاه في الموضوع، وتشوفي هو آآ، خُدي رأيه من باب إن هو حد تثقي فيه وممكن يقول لكِ برضه إيه اللي تتعمل وإيه اللي ما يتعملش، ممكن تبقى أنتِ عندك نقص في المعلومات في الحتة دي، فأنتِ برضه استفادي منه. ولو لقيتِ برضه الخطوة بتاعة الزملا دي ما نفعتش، ما أنتِ ممكن تطلبي إن أنتِ تحضرِي meeting مع المدير وتبدأي تتكلمي في كل الحاجات اللي مضايقكي بقى كمرحلة أخيرة، إن أنتِ تتكلمي في إن أنتِ بتعملي الموضوع ده وبيبقى ناقصه 1، 2، 3، ومن غير ما تعيبي في شغل زمايلِك، أنتِ بس بتقولي إن هو مثلًا أنتِ بتحاولي إن أنتِ توصلي لجودة أعلى، فيمكن ده بيأخرِك، وتشوفي رأيه فيها إيه. ممكن برضه فرق الخبرة وفرق السنين الخبرة وفرق اللي هو عارف ال الشركة طالبة إيه بالضبط آآ، يبقى يديكِ رأي سديد، بس كمرحلة أخيرة عشان ما تبانيش إن أنتِ مثلًا بتهملي في شغلِك أو أنتِ عايزة تكروتي أو حاجة زي كده. فأنتِ إيه رأيك في الحلول دي؟
جميل أوي، أوي. لا، لا، بصراحة ريحتني جدًا بصراحة لما اتكلمت معايا في النقط ديّة، لأن هي فعلًا نقصاني، ناقص إن أنا أجرب موضوع المسودة وبالتالي أتخلى عن التفاصيل، و وبعدين إن شاء الله لو ما نفعتش ولا حاجة يبقى أنا هاجرب إن أنا أتكلم مع زمايلي وأشوف هم بيعملوا إيه، فعلًا أنا ممكن يكون ناقصني حاجات أنا مش شايفاها ولما هم يشرحوها لي هاقدر أشوفها وأنفذها بشكل أحسن، وإن شاء الله ما اضطرش بقى إن أنا أقعد بقى في اجتماع مع المدير رسمي، و وأتأكد من المعلومات دي وأقدر أحلها بإذن الله، هاحلها وهقول لك بالنتيجة.
إمم. ده حقيقي. تمام. يا ريت، طبعًا. أنا موجود في أي وقت.
شكرًا.